حلو أوي. آمم، اللي أنا أعرفه الموضوع الجرافيكس برضه والكلام ده، أنت بتحتاج برامج professional ب ب غالبيّتها بتبقى مدفوعة تقريبًا، أو المعروف يعني عنها كده والَّا إيه؟
إمم. آه، صح. صحيح، آه. بس في كمان، في في ب برامج مجانية لو أنت عَندك المهارة، بيبقى فيه بتبقى أصعب شوية من ال من اللي هي مش مجانية.
آآ إمم.
فأنا ساعات يعني كنت باستعمل المجانية وساعات كنت باستعمل المدفوعة برضه.
أها، أها، فهِمت. إمم. طيب. آمم، يعني اللي أنا كنت عاوز أسأله إنه ال الأمور الماليّة ما كانتش عائق بالنسبة لك، لإنه في بعض ال المواد دِيَّة أو الmaterial اللي بتبقى محتاجها مثلًا آآ، بتحتاج تدفَع في كورسات أو بتبقى مثلًا مدفوعة الكورسات اللي هي الprofessional شو إمم.
إمم. إمم. آه، صحيح ه إمم. م هو لأ، ل، ك ك كان كلّه مجاني في مجاني. يعني أنا <chuckles> كان ال المحتوى الكورسات كان من على اليوتيوب مثلًا بيبقى في دروس كتير مجانية، وبرضه كان في برامج مجانية، فلأ، لا ما كانش في عائق مادّي. لأ، ده هي الحاجات دي كانت بتجيب لي فلوس مش ما كانتش بتاخد منّي فلوس. فكانت كان الجميل في كده، آه.
إمم. حلو. امم. أيوه. إمم. جميل، أنا بقى إمم. أنا أقصُد ك يعني يمكن في مرحلة البدايات كانت ممكن تكون مثلًا عائق لإنه في ناس برضه تقول لك إنه آمم، يعني في ناس تقول لك إنه طبعًا عشان تمتهِن حاجة لمرحلة الإحتراف، أو إنك أو الكورسات اللي هي ب ال الحِرفيّة أوي أ بتبقى مدفوعة، يعني مش كل ال آه.
إمم. إمم. إمم. إمم. صحيح أنا برضه ه هاوضح لك النقطة دي. آآ، آآ الأهل برضه كانوا بيدعموني. يعني أنا في البدايات، يعني أنا مثلًا جهاز الكمبيوتر ده مش أنا اللي جايبه، يعني مثلًا والدي هو اللي جايبه لي آآ، وصْلة النت مش عارف إيه، فبالنسبة للنقطة دي الأهل د داعمينِّي في الحِتّة دي. فما كانش عندي مشكلة بصراحة في الموضوع ده.
آه، اتفضّل. إمم. اهم. حلو. أيوه فهِمت.